Dan Spiderman tuh seperti ini gitu, dia tuh orang yang kayak dia karakter yang apa ya, dia menyembunyikan kekuatannya gitu dari temen-temennya tapi di sisi lain dia, eee, apa ya, membantu masyarakat tanpa bahkan masyarakat tuh tau sendiri gitu dan mungkin, eee, karakter Spiderman ini termasuk karakter yang lucu gitu ya, jadi tidak bukan pahlawan yang serius seperti, kayak Iron Man atau mungkin kayak Doctor Strange gitu kan karakter yang serius seperti itu kan.
Iya iya. heeh, <laughs> heeh. Bener bener nah, eee, menurut Kakak, karakternya si Spiderman ini, eee, sifat-sifatnya gitu itu ada yang, cocok gak? Maksudnya ada yang sama juga gak kayak Kakak, gitu atau apakah ada, eee, perilaku-perilaku atau sifat-sifat dari Spiderman ini yang akhirnya karena Kakak, nonton ini dari kecil kan gitu, akhirnya meme Kakak, putuskan untuk, "Oh ya yang kayak gini nih baik nih, aku harus niru nih," kayak gitu.
Ya. Mmm. Ya. Mhm. Ya, mhm mhm. Ya. Ya, iya ada sih, eee, mungkin yang mirip gitu ya, kayak Spiderman itu kan dia tidak menunjukkan ke teman-temannya kalau dia punya kelebihan gitu, ya salah satunya itu tadi selain pintar gitu ya, dia punya apa, kekuatan superhero yang teman-temannya nggak tahu gitu. Nah aku juga, eee, sedikit banyak mengambil dari sisi itunya karena kebetulan dulu tuh aku, eee, atlet tenis dan termasuk yang udah kayak nasional di junior dan itu temen-temenku tuh gak tau gitu, jadi kayak aku gak gak pernah ngungkapin itu ke temen-temenku gitu kayak, ya udah bawa diem aja aku gak mau temen-temenku tau kalo aku tuh sebetulnya, dulu tuh ya, sempat atlet juga lah gitu. E
Oh gitu. Oh oke. Oh gitu jadi memang secara secara enggak sadar itu akhirnya kebawa juga ya gitu bagaimana, perilaku Spiderman.
Ya. Ya. Betul, kayak ada nilai-nilai yang memang iya, ada nilai-nilai yang bisa kutangkap betul gitu dari film tersebut gitu. <chuckles>
Iya bener.